Allora, il risotto allo zafferano, uhm, sì. Vabbè, mhmm, dovrebbe essere il risotto alla milanese, però ormai, ehm, questa è una ricetta che si fa in tutt'Italia. Forse, quello originale dove, ehm, si si fa il brodo con l'ossobuco ecco, quella è è un po' più rara da trovare. Ma io sfido s che se proprio vogli vorrei proprio vedere, quale milanese prepara il risotto alla milanese con l'ossobuco. Secondo me, fanno tutti una versione molto più veloce.
Concordo. Concordo, concordo, concordo. Uh mhmm, perché diciamo che, uhm, la vita di oggi, porta anche a fare tutto veloce. Ehm, e ti volevo dire, uhm, di queste, uhm, belle tradizioni della nonna, quindi ricette e segreti, li porterai sempre con, mhmm, te, uhm, li trasmetterai alla, mhmm, diciamo, alla tua prossima generazione? Uhm, fammi capire cosa ne pensi, diciamo, del del nel trasmettere valori e cucina.
Eh, io penso che sia molto importante tramandare, eh, le le tradizioni di famiglia. Specialmente quelle legate alla cucina. Però, già la mia famiglia si è poi mescolata, perché io ho sposato un pugliese e
Che bello! Quindi, made in sud.
quindi si sono raddoppiate, no, le tradizioni, si sono mescolate. Ehm, cerco in qualche modo, no, di di g non so. Ehm, a mio figlio, io gli preparo gli gnocchi, e gliel'ho gliel'ho raccontato che quando ero piccola li facevo, no, con la nonna. Ehm, e provo a insegnarglielo a fa ehm, la stessa cosa, quando mio figlio va giù in Puglia, ehm, <tsk> impara ad apprezzare quei quei tipi di sapori.
Mh-mh. E sì. Che bello!
Eh, bisogna vedere poi. <chuckles> Ehm, adesso è è tutto più veloce non si fa salse in casa, non si fanno più. Cioè, ce certe procedure è impossi sono impossibili da replicare.
Quindi Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo.